Et heu, au sein de laquelle j'ai fait, bah, donc une carrière, heu, sur, heu, une durée de 5 ans où j'ai commencé, heu, service clientèle, heu, réclamation donc heu, prise de d'appel, heu et heu, répondre à des mails quotidiennement. On appelait ça le service client, donc heu, je crois, pas exactement.
D'accord. Mmh mh. OK et donc tous les matins, quand tu te levais pour aller travailler, heu, tu étais plutôt d'humeur enjouée, heu heu, tu vois? Tu es tu tu tu n'avais pas, heu, de frein à l'action, heu, le le fameux lundi matin. Tu partais au travail dans quel état d'esprit?
Heu, j'ai j'étais plutôt robotique, heu, c'était vraiment plutôt, heu, je je me posais pas trop la question de ce que je faisais. J'étais j'avais pas trop une vue, heu, globale où j'avais pas pris de distance, c'était plus, heu, bon j'ai du boulot, heu, ça paye toutes mes factures, heu heu, ça se passe bien. Qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Quoi, c'était, heu, il y avait pas trop
D'accord. D'accord. OK, mais il y avait du plaisir quand même dans ce que tu faisais ou pas du tout?
Heu, j'aimais bien le côté performance, donc heu, le côté, heu, parce qu'il y avait beaucoup de statistiques. Ouais, il y avait beaucoup de il fallait, heu celui qui répondait au le plus de messages, heu, qui avait les meilleures notes clients et de moi ça ça me motivait quoi, ça me motivait beaucoup.
D'accord, OK. Défi. Mmh. D'accord, petite compétition interne, quoi.
Ouais, ouais, ouais c'est comme ça que ça marchait.
Et avec du recul aujourd'hui, quand tu repenses à ces 5 années en Irlande, est-ce que tu penses que ça avait du sens?